Olha, eu estava refletindo aqui, muito sobre a minha infância, a minha adolescência, né, porque, eh, nunca mais vamos voltar para essa época, infelizmente.
É. Infelizmente, né. <laughs>
Ah, <chuckles> queria voltar, queria muito voltar. Olhando agora, eu fico pensando: "Nossa, daria o que que eu não daria para voltar para minha para o meu eu mais jovem?".
Sim. Exato.
E eu queria saber de você, se você encontrasse a sua versão mais jovem, assim, o s a sua versão adolescente ou criança, não sei, que que você falaria pra ela?
Hum. Tá. Jovem, eu sou jovem, tá, vamos combinar que uma mulher de 30 anos é jovem. <laughs>
<laughs> Com certeza, vamos supor que você encontrou a sua versão ali adolescente, criança, que que você falaria pra ela? Que conselho você daria para ela?
Ah. Ai. Ai, vive! Vive assim, tipo, vive o máximo que você conseguir, ah, aproveita esse momento sem muito perrengue, sabe, que esse probleminha que você acha que é a gota d'água. Ai, se vai, ache mesmo que a gota d'água, acha que o seu mundo caiu, mas aproveite muito não que eu não tenha aproveitado, mas depois que a gente cresce é isso, né, a gente nunca mais volta e a gente tem problema, né, a gente tem coisas do dia a dia para resolver. Então, ser adolescente, eu acho que isso, seja, seja só adolescente, do melhor jeito que você puder ser. Acho que eu falaria isso e você?
Uhum. Hum. Uhum. Ah, é um ótimo conselho. Eu acho que a sua a sua você mais jovem vo mas você acha que ela entenderia?
<chuckles>
Como você acha que ela interpretaria?
Ah, eu acredito que sim. Eu era uma adolescente que eu escutava muito, sabe, eu ah, eu era bem eu escutava muito e eu não não deixei de viver. Eu falo, eu vivi bastante, eu tenho eu não me arrependo da minha juventude, da minha adolescência. Acho que eu aproveitei pra caramba, mas se eu soubesse que a vida adulta, seria um perrengue, mas esse perrengue, acho que eu teria aproveitado mais, viu. Eu eu teria aproveitado um pouquinho mais. <laughs>
Hum. Hum. Uhum. É, eu imagino também isso.
Aham, e você daria qual conselho para o seu eu mais jovem?
<sighs> Ai, olha, eu falaria pra elas pra ela não ter medo de falar "não".
Boa, boa, ótimo conse
Porque eu sei eu eu eu tenho uma síndrome de querer agradar todo mundo o tempo todo.
Ah. Hum.
Tem, que em inglês eles chamam de people pleaser, e eu tenho um pouco desse problema. E esse problema me custou muito a minha paz mental, porque eu colocava os gostos das outras pessoas acima dos meus
Sim. Sim. Imagino.
hã, e eu acabei me me machucando muito, sendo esse tipo de pessoa. Então, eu falaria para ela eu f eu falaria, assim: "Olha, se você está com vontade de falar "não", diga "não". Não diga "sim", só porque você está com medo daquela pessoa, hã, sair da sua vida".
Do seu, né. Sim. <laughs> Sim. Sim, mas você era essa pessoa na adolescência?
Ai, olha, eu aceitei muita coisa que eu não deveria, eu aceitei ser tratada como eu não merecia
Ah. Sim
eu acei eu eu abaixei a cabeça para muitas situações que se eu tivesse, simplesmente, me imposto e falado assim: "Não, não quero! 'Por que que você não quer?' Porque eu não quero"
Hum. Sim. "Só porque eu não quero", não tem que querer. Sim.
"porque eu não tenho eu não tenho que me explicar pra você, eu não tenho que me explicar pra você, eu, simplesmente, não quero, não vou, ai, olha, desculpa, não vou mais, não vou conseguir trabalhar 4 horas a mais para você. Ai, desculpa, eu não vou conseguir acordar às 6h pra pra te dar aula, desculpa, infelizmente", hã <chuckles> Hum?
Sim. <chuckles> Mas, ó, agora eu vou vou te fazer uma pergunta te colocar num beco sem saída. Você não acha que esse tipo de coisa é algo que a gente que só tem com maturidade e maturidade vem com tempo, com experiências?
Hum, vamos lá.
Ou não?
Eu di eu digo que tudo que eu passei me ajudou a me tornar quem eu sou hoje, não me arrependo, lógico, mas como estamos falando de uma situação aqui, onde você possivelmente voltaria para o passado, e se você desse, hã, um conselho para o seu eu passado, o seu eu do presente deixaria de existir, porque se o seu eu do passado aceitasse esse conselho, a sua história seria diferente.
Sim. Sim, boa. Sim.
Né.
Sim. Sim, sim.
Hã, <smacks lips> mas outro conselho também que eu daria para meu mais jovem, "ah, guarda q guarda dinheiro, porque você vai precisar, porque o futuro tá complicado, viu. Você puder guardar dinheiro agora, se você puder arranjar um emprego com 12 anos e começar a investir em CDB e essas coisas, invista, porque olha, não é muita gente que consegue comprar casas lá no futuro, tá. Então" <chuckles>
<laughs> <laughs> Faz seu pezinho de meia. <laughs> Ai, meu Deus. <laughs> Exa olha, você me fez lembrar de um conselho que eu daria para mim algum uns anos atrás. Quando alguém aparecer falando quando a primeira fui que foi a 1ª pessoa que foi lá no começo falar de cripto, cara, de de não eh eh, como que é o nome daquela outra que agora não não é mais ninguém consegue comprar, como que é o nome? Ma é cripto mesmo, né, mas é o
Qual? Hã. Escute essa pessoa. É aquela moeda virtual lá, eu esqueci o nome, mas eu sei do que você está falando. <sniffs>
S Então você vai, não acha que é uma loucura, entendeu. Não ache que é uma loucura, acredite naquilo, vai na fé. <laughs>
Não isso acredite. Acredite, acredite, acredite.
Eu daria esse <chuckles> conselho também, porque eu achei meni Bitcoin, Bit menina, eu lembro da época me falaram eu tinha uns amigos que que eram meio antenado nessas coisas e falava fala assim: "Gente do céu, vocês estão tudo, ó, estão tudo piradinho, pinel, vão colocar dinheiro num negócio desse. Não vale nada, gente, o negócio vocês nem conhece". Corta pra 1 ano e meio depois, querida, querida, querida.
Ai, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. É, isso aí não vai dar em nada. <scoffs> Sim. Se eu so se eu soubesse, até eu teria começado, então eu falaria pra minha pra minha eu mais jovem: "Olha, tem um negócio no futuro, se cham é uma moeda virtual, não me pergunta que eu não sei, não me pergunta que eu não sei, mas lá no futuro você vai saber, chama Bitcoin, compra".
<laughs> <laughs> <laughs> Exato, exato. "Compra esse trem que vai ser barato no começo, depois você vai ficar rica, querida". <laughs>
"Compra". "Você não vai se arrepender".
Gente, é uma loucura essas coisas, né. É, eu daria uns conselho desse gente, porque é tão difícil, né. Ai, a vida adu por isso que eu falo, tipo assim, esse negócio do eu te falei meu contexto, né, eu tive uma uma boa uma boa adolescência, eu acho que eu aproveitei bastante. Eu fazia meu dinheirinho com 12 anos, eu bordava ponto cruz ali, fazia. Comprei minha lente com 13 anos ou 14, eu não lembro quantos anos eu tinha, minha mãe não queria comprar de jeito nenhum minha lente de contato e ela falava que eu ia estragar e eu fui lá, fiz minhas coisinha, meus biju, dei para ela vender, falei: "Agora você vende". E <chuckles> e aí eu comprei, mas assim, ah, é tão difícil adulta essa questão do ai, ter problema, ter conta, eh, ser responsável e você tem que ser maduro, e agora você tem que superar tu trauma e agora você tem que ai, gente do céu, era tão mais fácil na adolescência.
"Compra". Sim. Sim. Uhum. Olha, que legal. Aham. Agora você me ajuda. Sim, virar adulto é Sim. A vida adulta, cara, nossa.
É um perrengue, né.
Que tipo de conversa você acha que você teria com com a sua eu mais jovem? Você acha que, hã, você tentaria ajudar ela ou você acha que ela seria curiosa e perguntaria: "E aí, como que é a nossa vida no futuro? Você conseguiu tudo o que você queria?". Como você acha que seria essa conversa?
<laughs> Ah, eu acho que seria uma conversa engraçada e emocionante. Porque, assim, eu consegui conquistar até mais coisa do que eu imaginava, quando eu era adolescente ou, tipo, sei lá, 20 anos. O que eu conquistei hoje, eh, eu não imaginava mesmo, sabe, não não mesmo, não eu sabia um caminho, assim, eu tinha um um caminho, mas eu não imaginava onde eu chegaria. Óbvio, eu não estou no mundo perfeito não.
Hum. A gente nunca imagina, né. A vida sempre entrega o inesperado.
Exatamente, exatamente. Mas, assim, seria uma conversa engraçada. Seria uma conversa, eh, que obviamente eu ia amar contar os perrengues e a e as coisas engraçadas, assim, eu acho que isso reflete muito quem eu sou. Eh, mas eu tentaria dar alguns conselhos também de nessa questão de <clicks tongue> de que cuidado com dinheiro, de a aproveitar um pouco mais algumas coisas, porque fala: "Cara, você você vai conseguir isso daqui, mas seja mais prudente nesse outro lado, eh, viva também um pouquinho disso". Porque eu acho que eu abdiquei de muitas coisas também numa certa idade ali, por conta de: "Ah, eu tenho que batalhar. Eu tenho que fazer", cara, não se cobra, assim, também tanto nesse nesse ponto, mas nesse daqui se cobre um pouquinho mais da tem uma dosagem ali. Acho que seria um papo mais ou me mais ou menos assim. E você?
Hum. <sniffs> Uhum, uhum. E na e na questão amorosa, você daria algum conselho pra ela?
Amorosa.
Hum.
"Cara, você vai encontrar o cara que você ama muito cedo, então aproveita, aproveita antes"
Oh, <laughs> você acha que ela ela, com certeza, ficaria feliz ouvindo isso?
Ah, eu acho que sim. Eh, "Você tem um relacionamento leve, eh, um relacionamento gostoso, sabe, de de ter, você vai aprender muito, você vai você vai encontrar uma pessoa que é extremamente diferente de você, assim, vocês têm muita coisa em comum, mas são ensinamentos diferente, vai ser uma outra etapa da sua vida, uma outra vibe completamente diferente que a que você tem hoje, mas fica tranquila que você vai conseguir", assim. Mas eu conheci meu o meu querido muito cedo, até, sabe. A gente se envolveu muito cedo.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Quantos anos você tinha quando você conheceu ele?
22, assim, eu acho que é cedo. <laughs> Eu acho que é cedo.
Uhum, eh eh, eu eu a eu considero cedo, eu considero cedo, 22
É, então, foi 22 mas mas é isso que eu falo, eu eu aproveitei bastante, tá, até meus vinte e dois aninhos ali nossa, eu aprovei <gasps> mas teria aproveitado um pouquinho mais, mas eu aproveitei bem. Eu não me arrependo não, sabe, saía muito, viajava muito e, nossa, me divertia muito. Tive não me prendi com namorados anteriores, assim, não me prendi mesmo. Então conheci muito, ah, e então eu aproveitei, assim, sabe, aproveitei bastante. Você daria esse conselho?
Uhum, uhum. Uhum. Sim. Eu daria ai, olha, a minha vida amorosa foi, nossa, uma montanha russa, viu, meu Deus do céu. Passou é que é que esse meu problema de falar "não", ele também afetou a minha vida amorosa, porque
<laughs> Ai, Jesus. <laughs> Hã. Então, esse é um conselho importante, hein, pra você dar pro seu eu mais jovem.
Sim, porque eu aceitei muita coisa que eu não merecia. Né, eu aceitei muito muitos tratamentos, assim, que não condizia com o que eu queria pra minha vida, então eu falaria pra ela, fala falaria assim: "Ó, vai passar uma galera estranha aí na sua vida, mas não tenha medo de chutar essas pessoas para longe. Não tenha medo, porque essas pessoas não vão agregar nada na sua vida. Elas só vão te atrasar. Não perca seu tempo, 'ai só porque ele é bonitinho, porque ele tem um pouquinho mais de dinheiro. Ai, porque ele é bom na cama, porque não sei o quê', nada! Isso daí não não vale de nada"
Sim. Hã. <laughs> <laughs> Ai, meu Deus. Não perca seu tempo, não perca se Ah. Atração física, né. Só atração física, você fala: "Meu Deus!".
"isso daí não vale de nada, porque essa pessoa não vai te trazer nada. Ok? Lembre-se disso.". Eu falaria, assim, bem rígida com ela.
Exato. Rígida, você acha que é assim que ela entenderia?
Porque ah, sim Eu acho que ela entenderia sim, eu acho que eu ficaria com pô, imagina você com com 18, 19 anos, ouvir a sua a sua versão de 30 te dando uma bronca? <laughs> Eu acho que eu ia ficar: "Eita, ela sabe do que ela está falando, ela sabe do que ela porque ela viveu"
É. <clicks tongue> Exato. Ele é, é, ela ela ela exatamente, exatamente. <chuckles>
"ela tem experiência. Então, assim, ela é a melhor pessoa que eu posso escutar agora".
Sei.
Então, eu eu ouvi eu teria ouvido, tipo, eu saí do buraco, assim, né, eu conheci o meu parceiro com 24, mas eu senti
Ah, jovem também, hein?
mas eu senti nossa, mas entre os 18 e os 24, foram 6 anos aí, que eu tive uma vida de namoro, assim, bem ativa, que, nossa, nesses 6 anos passou muita gente horrível no meu caminho, muita gente.
Hã. Hã. Quantos namorados você teve ne nesses 6 anos?
Ah, eu não tive muitos namorados, eu tive muitos muitos rolos que não viraram namoros e que me frustraram muito.
Hum. Entendi. E atrasaram sua vida?
Atrasou a minha vida, porque eu ficava pensando: "Quando que eu vou ser assumida, quando que você vai me assumir?".
Ah, entendi.
E eu perdi muito tempo da minha vida esperando, eh, ser assumida, sendo que eu deveria ter pulado fora, mais cedo, entendeu, então eu perdi eu sinto eu sinto. Eu sei que a minha jornada, do eh, Deus Deus faz tudo por um motivo, né, tal. Mas a minha jornada, eu sinto que ela teria sido menos sofrida se eu tivesse seguido o meu próprio conselho que eu estou dando agora. <laughs>
Entendi. Claro. Sim, ma o uma curiosidade, sua vida assim começou com 18? Nossa, porque a minha começou um pouco mais cedo.
<sighs> Não, eu diria assim é que 18 anos foi quando eu eu saí para o mundo, assim vamos dizer.
<laughs> Tá, tá, é, eu comecei ali por volta de uns 15 anos, assim eu já
Ah, não, esses daí não na adolescência também. Mas, né depois que eu virei 18 anos que eu virei legal, né, comecei a sair mais, né, deu deu para entender, né, hã, nossa, minha vida virou de ponta cabeça. Mas eu tive rolinhos quando eu era adolescentezinha também, só que os mais, assim, intensos da minha vida foi depois de 18 anos, né. É, uhum, que aí você pode beber, dirigir, essas coisas.
<laughs> É mesmo? Nossa. Boa. Foi depois, boa, boa. É que nessa fase eu estava me mudando de cidade, já estava indo morar sozinha, com 18, sério, sério. Mas olha, esses conselhos que nós demos, eu acho que nosso eu jovem ficaria feliz, hein? Eu acho.
<smacks lips> Sério? Nossa. Com certeza.
<chuckles>